Evet, evet etli, eee, böyle soğuk, ııı, yenilen bir şey işte. Mesela içinde, eee, hayvanın Ya, beyin bile var, öyle söyleyeyim. Dana söğüş diyorlar zaten. Eee, hayvanın böyle tam çeşitli nerelerinden bilmiyorum ama. Eee...
Hı hı. Hımm. Tamam. Ha, tek bir yerinden bir et değil ama, ııı, farklı farklı bölgelerinden alın yapılma bir et. Eee, tabakta mı servis ediliyor, yoksa emm, ekmek arası mı? Nasıl?
Aynen. Evet, evet. Iıı, şöyle... Eee, böyle ne derler ona? Pide pide değil de böyle lavaş. Hı, lavaş gibi; yani lavaştan, böyle, lavaş biraz daha ince olur ya, bu lavaştan biraz daha kalın işte. Zaten bir sürü söğüşçü var, ııı, İzmir'de. Aynen, böyle sırf söğüşçüler sokağı bile var; öyle bir şey Kemeraltı'nda. Ondan sonra işte gidiyorsun, diyorsun ki mesela, ne is İşte söğüş diyorsun. Beyni istiyorsan, beyin, eee, koyduruyorsun. Zaten soruyor sana işte, hani, ııı, şey ister misin? Acı, eee, soğan işte. Ha, bir de şey var. Hı hı.
Anladım. Hı hı. Biraz daha kalın. Hımm. Anladım. Hı hı. Hımm. Anladım. Hı hı. Hı hı. Yani, ayaküstü, hızlıca sipariş verilip hemen, ııı, yenebilecek bir şey. Yani, büyük oranda hazır bir şey. Eee, söylediğin, eee, şeyleri de karıştırıp sana, eee, o pide üstü veya lavaş üstü, ııı, servis ediliyor anladığım kadarıyla.
Evet. Hı hı. Aynen, aynen. Öyle. Eee soğuk yani; hemen ayaküstü.
Hı hı. Lezzetini... Anladım. Lezzetini nasıl tarif edersin?
Ya, lezzetini, eee, yemeyen bilemez derim, yani. Şu an anlatamayacağım. Aynen. Çok güzel, yani. Ben bir de hep çocukluğumdan beri yediğim için, böyle, küçükken bile giderdim. Böyle, o zaman, eee, arabalarda, seyyar arabalarda falan da satıyorlardı. Giderdim, hemen böyle bir söğüş alırdım. Oy
<laughs> Öyle mi? <chuckles> Tamamdır. Hı hı. Evet. Anladım. Peki, eee, çocuklukta da, ııı, yediğin ve severek yediğin bir şey. Yani, aslında bir gelenek senin için bu sokak yemeği, söğüş. E, peki, ııı, küçüklüğünü düşününce, eee, o zamanki yediklerinle şimdiki arasında bir fark var mı, yoksa geleneksel olarak, ııı, kendini devam ettiriyor mu, eee, bu tat?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hımm, yani küçükken, eee, s beyin koydurmuyordum mesela, bu söğüş... Eee, de şimdi mesela ara sıra koyduruyorum; böyle çok olmasa da tabii. Küçükken bir de acı falan da yemiyordum. Eee, şimdi acı da koyduruyorum zaten gidince sana şey diye soruyor: "Tekmil mi olsun?" diyor mesela. Tekmil şey demek; hepsi olsun mu?
He, hı hı. Doğru. Evet.

Ya, bu sadece sokağa özgü bir şey. Yani, bir boyozu evde yapamazsın, ııı, ya da söğüşü yapamazsın. Mesela, midye dolma; midye İzmir'de, midye de, eee, çok meşhurdur.
Hıı. Ne güzel. Öyle mi? Doğru, o da bir sokak lezzeti olarak
İnanılmaz o da sok onu da mesela sen evde yapamazsın. O yüzden belki de zaten sokak lezzetleri diyorlar. Yani, evet, büyük ihtimalle ondan. Şimdi sen söyleyince, mantıken. <chuckles> Hayır Herhâlde.
Doğru. Değil mi? <chuckles> Anladım, gerçekten öyle. Eee, gelir. Peki, eee, şimdi İzmir'e özgü, eee, bu meşhur söğüş işte boyozdan bahsettin. Emm, başka, diğer şehirlerde de olan ama İzmir'de farklı tür yapılan şeyler de var mı, sokak lezzeti olarak?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Yani, aslında farklı türü yapılan onu pek bilmiyorum ya. Mesela, kokoreç her yerde nasıl yapılıyor, bilmiyorum. Ben kokoreç de çok severim. Yani, böyle ne kadar sakatat falan filan varsa hep severim zaten. Eee, ama şeyi bilemiyorum yani, hani, mesela bir İstanbul'da kokoreç nasıl yapılıyor, bilmiyorum.
Hımm. Kokoreçi de çok seversin. <chuckles> Anladım. Hımm. Anladım. Eee, peki, mesela simidi, eee, nasıl İzmir'in yine bir sokak lezzeti olarak? Simit yok. Ha, gevrek deniyor orada, değil mi? <chuckles> Evet.
Ama. Hı hı. İzmir'de simit yok, mesela, gevrek var. <laughs> Evet, <chuckles> Bir de böyle şeylerimiz var mesela. İşte, biz gevrek diyoruz. Gevrek deyince İzmirlilerle, biz demeyeyim de, yani İzmir'de gevrek var. Simit denmiyor hiç.
Hı hı. Simit denmiyor, he, anladım. Hı hı.
Evet, evet. A hâlbuki aynı lezzet ama bilmiyorum, gevrek diyoruz biz yani. Mesela işte şey de vardır; böyle elektrik denmez asfalya denir işte. Asfalyalar attı.
Evet. Eee, ya ya bölgesel dil farklılıklarıç lezzet farkı olmasa bileç gerekli onun gibi bir şey. Anladım. Peki, emm, şimdi İzmir dışında da, eee, yaşadığın yerler oldu mu? Oranı yani o yeni gittiğin ya da gezdiğin yerlerdeki sokak lezzetlerine de meraklı mısın? Eee, hani geçmiş, senin için bir geçmişi olmasa bile, çocukluğundan gelen İzmir'de lezzetler var anladığım kadarıyla ama senin için yeni yerlerde de sokak lezzetleri denemek önemli bir şey mi?
I Hı hı. Gevrek de onun gibi bir şey yani. Hı hı. Hı hı. He he.

Yani, eee, gittiğim yerde, işte, yurt dışında bir yerlere gidiyorsam tabii ki oranın, hani, ne yemeği, nere nesi meşhursa onu denemeye çalışıyorum. Iıı, bir kere mesela şeye gitmiştim, Sicilya'ya gitmiştim. Aaa, orada, böyle, şey, ımm, yani, adanın adası gibi bir şey <chuckles> var. adanın ucunda 1 tane daha ada. Orte O Ort Ortygia diyorlar. İşte, orada bir pazar kurmuşlar. İşte, geziyorum ben de arkadaşımla pazarda. Bizim, eee, şey, eee, İzmir'deki mesela gittiğim pazarlara benziyordu. İşte, domates satıyor, peynir satıyor falan filan. Eee, sonra orada, böyle, bir tane sokakta sandviç yapanı bir adam vardı. Yani şöyle söyleyeyim, hani, sokakta da yiyebiliyorsun. Eee, 2-3 tane, böyle, masa atmış, küçücük bir dükkânı var yani içeride oturulacak yer yok ama önünde böyle sıra var. Yani, böyle, 20 kişi falan bekliyor.
Hı hı. Evet, ne güzel. Hımm. He he. <chuckles> Küçük bir ada, evet. Hı hı. He he. Anladım. Hı hı. Hı hı. Evet. Sadece bir sandviç yapıyor ama meşhur bir yer anladığım kadarıyla, öyle mi? Hı hı.
Evet, sonradan baktım zaten şey, eee, YouTube'da falan bu adamın, böyle, bir sürü şeylerini çekmişler sokak lezzeti olarak.
Ha! Anladım. Peki, hani, özgün bir sandviç mi? Ve hani normal bildiğimiz sandviçlerden çok farklı mı yapıyor yoksa sadece lezzeti mi, ekmeği mi farklı? Nas neyi fark ettin orada?
Yani, çeşit çeşit var. Aklına ne gelebilirse, işte, küçük, böyle, sardalya gibi balıklar, adını hat, eee, yani başka bir şey adı. Mesela onunla yapıyor, bizim balık ekmeğe benziyor aslında. Ama, işte, böyle bir sürü şey, mozerella koyuyor, işte, aklına gelebilecek her türlü bunların sosları falan da var. İşte, pesto sosu, eee, başka, böyle, nane, hani, değişik böyle çok çeşit çok çeşit sandviç yapmış ama büyük ihtimalle, eee, bu mozerellayı falan da kendileri yaptıkları için ve ekmekleri de inanılmaz lezzetli, işte o yüzden olabilir yani ben öyle düşünüyorum.
Hımm. A, anladım. Balık ekmeğin farklı bir versiyonu. Hımm. Anladım. Kulağa hoş geliyor. Hımm, tamam. E el yapımı. Doğru, kendi ekmeklerini de büyük ihtimal kendileri yapıp getiriyorlar ve malzemelerin, eee, birleşimi güzel ve özgün malzemeler. Peki, emm, orada birkaç çeşit t d deneme şansın oldu mu yoksa tek bir çeşit mi alabildin?
Büyük ihtimal. Hı hı. Yani, bir kere şey denemiştim, eee, böyle mozerellalı, işte, klasik hani çok böyle klasik bir insanım dedim ya. <chuckles> Çok böyle riske atmadan, işte, mozerella, domates, hani, o nane, eee, işte falan Ha ha, onları denedim. Öteki gittiğimde de dedim ki: "Ya, hani, şu şeyi deneyeyim, böyle balık gibi küçücük böyle eee"
He he. Evet. Hı hı. Fesleğen belki. Hı hı. Ne güzel. Hı hı.
Eee, onu denedim, o da hoşuma gitti. Ha, ançüez gibi. Aynen, ançüez gibi. Evet, evet.
Ançüez gibi mi? A! Anladım, tamam. O da lezzetliydi, öyle mi? Türkiye'de de balık ekmek sever misin?
Evet, onu da yani riske attım ve yedim ama çok güzel.